Baik baik jadi ya sebenernya kalo misalnya kamu ada body goal kayak gitu, yang sekarang at itu perlu kamu lakukan itu kamu, perlu ini noh, angkat beban jadi angkat beban itu ya, itu tuh bisa membantu kamu untuk membentuk tubuh loh kayak kamu kan tadi pengennya pantatnya agak besar gitu kan, terus dada kecil itu sebenernya dengan angkat beban itu kamu bisa, mengontrol diri kamu loh, otot apa sih yang pengen dibesarin gitu jadi kayak misalnya kamu pengen pantat besar ya udah kamu latihannya untuk glutes gitu kan untuk pantat kamu, kalo misalnya pengen, eee, ramping sebenernya itu lebih ke pola makan sih kalo untuk ramping itu, jadi selain kamu fokus olahraga sebenernya tuh kamu juga perlu untuk fola pola makan dan gaya hidup sih, gitu, Kak.
Oh oke. Bener bener. Mhm. Oh gitu. Oke oke berarti kalau gitu kalau yang kayak yang kamu bilang tadi berarti aku harusnya nge-gym bener nggak?
Iya, betul nah kan gym juga kadang-kadang kalo misalnya masih pemula kan butuh bantuan ya Kak. Nah di situ kan bisa konsultasi juga tuh ada coach-nya juga tuh di tempat gym, itu juga kadang-kadang ya, aku sering sih melihat orang-orang yang punya kayak ke keluhan kayak Kakak gitu ya, yang sakit pinggang itu malah jadi sembuh loh gara-gara nge-gym, karena dari betul jadi dari posturnya Kakak itu dari coach-nya itu akan melihat nih, dari komposisi Kakak dari tulang-tulangnya Kakak dari otot-otot Kakak kan bisa dicek tuh komposisi terus seberapa besar otot yang Kakak punya, be seberapa besar lemak yang Kakak punya itu, bener-bener bisa membantu loh untuk memperbagus dan menyesuaikan dengan goal tubuh Kakak yang tadi, body goal-nya itu.
Oke. Heeh. Ah, serius?